Böyle, beyin, iii, istersen içine işkembe falan da koyuyorlar. Iıı, soğanla birlikte söğüş salata yapıyorlar ama <swallows> iğrenç durabilir. Sumak ve pul biberle onu bir ye! Var ya! Özellikle de Maslak'ta bir sana Maslak Sanayi Durağı'nda bir adam yapıyor. Allah'ım, şimdi o adam yaparsa ben bunu seçerim. <swallows> Bir yutkunuyum. Sonra ben bir kere İzmir'e gitmiştim Çandarlı'ya ve ben o zamana kadar çok fazla midye dolma yemiştim. Tabii, iii, Batı'yla tanıştıktan sonra ama o Çandarlı'nın midye dolması adam kendisi evde eşiyle hazırlıyormuş. Bir temiz, bir lezzetli bir de yanına limon koymuşlar. Bir akıyor. <inhales> Öldüm yeniden!
Eyvah, eyvah! <chuckles> Hıı. Hımm. Evet. Hımm. Öyle mi? Temizliğini nasıl anladın? 1 dakika şimdi, lezzeti okey, e, tamam, lezzeti, tamam. Temizliğini nasıl anlıyorsun bana anlatır mısın? Adamın eli yüzü mü düzgündü, tezgâhı mı temizdi, eee, eldivenle mi aldı, böyle hijyen şeyleri mi yüksekti, yani midye dolmanın temiz olması ne demek? Midye zaten pisliğin içinde yetişen bir hayvan, değil mi? Yani iii
<chuckles> <chuckles> <chuckles> O E evet, ama çok da yüzüne vurma midyenin, kalbi kırılır. <laughs>
<chuckles> Evet şimdi ben, eee, bu temizlik kısmını anlatmanı istiyorum. Sende bu temizliği hissettirmenin, iii, şeyi neydi? Ney sana temiz hissettirdi?
Eee, ben bu zamana kadar hep dışı pislik, kakalı midye yiyordum. O m o midyenin dışını adamlar emek emek temizlemişler. Mesela her herkes 10 liraya satarken o 12,5 liraya satıyordu. Oradan, eee, çıkarttım.
Hıı. Hıı. Dışından. He. Tamam, o zaman pahalı olduğunda daha temiz hisseder misin?
Hak ediyordu. Yok. Or o öyle hissetmem, yani. Temizse temiz hissederim, yani. O keriz falan değiliz, yani. Sokaktan yiyoruz ama kimse de bizi kandıramaz kafasındayım şu an. <laughs>
Hımm. O kadar da değil! Tamam, peki. <chuckles> O zaman sana bir şey daha soracağım burada, hemen yeri geldi. Sence sokak lezzetlerinin bu kadar sevilmesi nedeni ne? Ucuz olması mı dersin, samimiyeti mi, yoksa alışkanlık mı, kokusunun seni çağırması mı, eee, ya da, böyle,, insanların bu burada yeniyor deyip o psikolojiyle gitmek mi mesela, ne var sende lezzetli yapmasını olmasını s eee, düşündüren şey?
Tabii. Hı hı. Hı hı.

<chuckles> Çiğ köfte ama sana bir şey diyeyim mi? E, çiğ köfte deyip geçme, çünkü biz onu, ne varsa onunla birlikte yapıyorduk. iik, Doritos´lu çiğ köfte. Hayır, hayır, yani, ııı, satıcı bize yolluyordu. Biz kendimiz dürüm yapıyorduk. 4- 5 kız birden aldığımız için, bir küre alıp, abi içine, işte, 2 tane fazla lavaş koy, falan diyorduk. Öğrenciyiz diye, onlar da koyuyordu ve biz şeyi yapıyorduk, ııı, içine Doritos'u falan, biz ilk koyanlardanız. Cheetos, Doritos, Ruffles evet.
Hıı. Evde mi yapıyorsunuz? Hıı. Evet. Doritos mu koydunuz, gerçekten? İnanılmazsın. <chuckles> Yani
O orada, şey, pisliğini çıkartan ilk kişi bizdik yani bu işin. <chuckles>
Evet, yani, o öğrenci olduğunda, işte, o öğrencilik açlık ve, eee, hani, şey, <chuckles> yokluğun, açlığın, bütün, evet, herhâlde şeyleri, ımm, koşulları seferber edip, yemek yu üretme çalışmasında çıkmış bir şeydir. Gerçekten, e, keyifli bir.
<laughs> <chuckles> Aynen. Ay, sana ne diyeceğim. Bir gün, içine ton balığı koyduk da yedik ya. Gerçekten lezzetli oluyor ama, şey, böyle, sen bugün yersen
Yani, çok inandırıcı değil sanki söylediğin ama ya, ton balığı ve çiğ köfte, bilemedim.
<chuckles> Ama sen bugün yersen lezzetli olmaz. O koşullarda, o açlık bilinciyle yemen lazım. <chuckles>
Tabii, tabii, tabii. Peki, şimdi, eee Türkiye'nin hangi şehrinde sokak lezzetleri, sence en güzel desem, ne dersin?